Pero recuerdo que mi mamá era una persona bueno, es. Que siempre ha sido muy tacaña. <laughs> Entonces, no le gustaba ir allí porque sabía que era caro alquilar una película allí era costoso.
<laughs> Okey.
Entonces, ella prefería ir a otros, que era más económico. <laughs> Pero bueno, a la final era lo mismo, porque era
¿Y cuál y qué diferencia había entre ese ese ese sitio en particular y los otros que tú dices que eran más económico? ¿Era más pequeño, había menor selección? O sea, ¿por qué era más económico?
<laughs> Exactamente, porque eran más pequeños, <laughs> sí. Y Mamá, bueno, ella bueno, lo importante era alquilar la película. <chuckles> Y sí, este
Mm. Ah, okey. ¿Y qué rituales qué rituales tú dices que habían ahí?, por ejemplo, cuando llegabas a esas tiendas, ¿qué hacías? Pues caminar y caminar, este
uf, caminar, ver los pasillos de, bueno, esas películas cómicas, si uno quería, o de drama.
¿Cómo pedías? Sí, ¿y cómo pedías recomendación?, eh, ¿había algo que que te que que te ayudaba a definir cuál era ese título o esa película que querías ver? ¿Había una recomendación?, o o te ibas directo al al al chico que atendía ahí y le preguntabas: "Mira, ven acá, ¿cuál es cuál es esta película buena? Dame una recomendación ahí, ¿cuál viste?" <laughs>
No. <laughs> No, no. En en estos sitios grandes no existía el chico de recomendaciones, pero en los sitios pequeños sí. Entonces, en estos sitios grandes, como el Blockbuster, recuerdo que estaban estos televisores donde te colocaban algunas algunos tráiler de las películas del momento, estos estrenos especiales estaban allí y los podías ver.
Ah.
Pero, eh, a la final, eh, bueno, tanta gente viendo de aquí para allá, allá para acá, que uno como que se agobiaba y decía, bueno, y a la final pasabas allí 1 hora, hora y media, y no te decidías.

Sí, claro, no, esos lugares de verdad que marcaron una época en cómo veía uno, pues, las películas y cómo escuchabas música, tan así que en Estados Unidos se implementó en la época del CD estos lugares como las tiendas Virgin donde las personas entraban y tenías como unas cabinitas donde tú te ponías unos audífonos y podías escuchar algunas de los temas, por no decirte que casi que todos los temas, eh, para ver si si si te gustaba, y entonces, luego ibas y y buscabas el CD, y lo pagabas, eh, a mí me parecía que eso era supergenial esa tienda, eh, porque fue muy innovadora, en su momento. Y ahora, volviendo al tema de las películas, ¿cómo o sea, cuál es tu opinión con respecto a cómo ha cambiado, cómo cómo se compraban y cómo se veía todo este tema de de las tiendas de discos y videos antes a comparado como es hoy en día, en la actualidad?
Muy interesante. Sí, ¿cómo no? Ujú. Qué bien. Claro. Bueno, yo pienso que, a como es ahora, es mejor, porque, eh, hay más películas, más repertorio. Claro, ahorras tiempo, estás en tu casa, puedes elegirla, eh, desde la cama, no tienes que ir al sitio, ni perder tiempo, puedes perder tiempo en tu casa, obviamente. Yo tengo que elegir, ver bien, pero puedes ver el tráiler, cómo comienza, de qué se trata, leerlo. Y si te llevas el chasco, bueno, ya es cosa tuya, porque yo me he llevado chasco todavía. <laughs>
Te ahorra tiempo. Y sí. Claro, y hasta la misma plataforma te sí. La misma plataforma te da la recomendación también.
Exacto. Mi hermana es una de las que dice: "No, no, no, no, yo no voy a perder tiempo, voy a ver esta". Y cuando la vemos, oye, pero es que ni siquiera sabíamos de qué era, y mira este chasco, <laughs> entonces, no, y nos vemos la película completa, que es lo peor. Pero lo que nos tocó fue la última que vimos fue una película muda.
<laughs> Bueno, hay que leer, hay que leer, hay que leer de qué se trata. No, ¿qué tal? <chuckles> No, ¿pero qué tal?
Entonces, al estilo Charlie Chaplin, pero claro, no era en blanco y negro. Pero nosotras decíamos: "¿Pero por qué no hablan? <laughs> Aquí nadie habla". Pero nos vimos toda la película. A la final, bueno. <laughs>
<chuckles> Ay, qué cómica. No, pero qué paciencia la tuya, no hubiese tenido yo la paciencia para ver una película muda. Mira, pues, gracias por complacer este tema, de verdad que me regresaste en el tiempo, eh Eten
<laughs> Gracias a ti. A mí también me regresaste en el tiempo. <laughs>
Que tengas un lindo día.